¿No lo has pensado? Por ejemplo. Exacto, así de: "Ay, es que regañé a mis hijos y siempre los regaño, entonces, si yo me regaño a mí, tal vez estamos a mano". Inconscientemente, ¿no te has puesto a pensar que podría ser eso?
Como para castigarnos. <laughs> Pues tiene todos los el sentido, ¿eh? La verdad es que sí, porque eso de regañar a tus pequeños, te genera culpa, ¿no? Entonces, pues, creo, que es más como una costumbre de querer tener el control de todo, y de creer que eres siempre, no dejar ese papel de mamá regañona, que lo haces, con tus hijos, lo haces con tu marido, lo haces con tu contigo, lo haces o sea, con toda la gente, es ya como un instinto, ¿no? Lo haces instintivamente, de que, si alguien se equivoca, eh, amerita regaño, ¿no? Entonces, pues, eh, a lo mejor sí tiene algo que ver, pero, eh eh, yo creo que es más por instinto que lo hago.
<laughs> Ujú. <laughs> Ujú. <chuckles> Ay, sí. <laughs> Y también yo creo que tiene un poco que ver con la cultura en general, porque como que es de muy mexicano, o muy latino, eh, las palabrotas, ¿no? entonces, <laughs> ayudan a liberar estrés.
Sí. <laughs> Mm, sí, ya sabes, ¿no? Que que de alguna forma, tiene que salir y, pues, si es por la boca mejor. Entonces, pues sí, creo, que <clears throat> que creo que es muy de nuestra cultura, y y eh, a parece chiste, pero es anécdota, ¿no? El chanclazo, el cucharazo, este, el sartenazo, ¿no? Entonces, sí creo que es mucho también de cultura, eh, porque, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, ya ves que no los puedes regañar, ¿no?
<laughs> <laughs> Sí. Ujú. <chuckles> <laughs> Ay, sí, ni tocar ni nada.
O sea, te pueden hasta Sí, no, y acá, pues con toda la confianza del mundo. Y sin ningún remordimiento puedes hacer eso y más, ¿no? Pero pero sí creo que también, tiene un poco que ver con la cultura que tenemos y, con esas ideas que nos inculcaron desde pequeños, ¿no?
<laughs>